อ้อ เป็นอย่างงั้นไป ทั้ง ๆ ที่มัน มันเหมือนจะเสียไหมคะคุณ? ไม่
อา ใช่ ๆ ๆ มัน มันก็อาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะ <chuckles> แต่เรากลับอร่อยกับมัน ใช่ ๆ ๆ แล้วแบบว่าคือเวลาโตแล้วเนี่ย เหมือนกับร้านเนี้ยเขาไม่ได้ขายแล้ว ใช่เปล่า เหมือนกับแบบว่าทำให้ผมเนี่ย คิดถึงมากอะอันเนี้ย จึงแบบพยายามไปหานะ ลูกอมบ๊วยในสมัยเนี้ย แล้วก็ไปทำเลียนแบบเขา เอาไปตากแดด ผมทิ้งไว้ใน ในหน้ารถ แล้วก็ขับ จอดรถตากแดดเอาไว้อะ ก็ไม่ได้อะ เออ
อา ไม่ได้เสียเนาะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ มันไม่เท่า มันต้องเป็นจากขวดโหลนั้นจริง ๆ เพราะว่ามันตากมานานไง แต่ว่าคุณจะมาทิ้งไว้หน้ารถแป๊บเดียวเนี่ย มันจะเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะ เออ
ใช่ ๆ ๆ <chuckles> ใช่ ล นะ คืออยากจะบอกว่า พอ พอคิดถึงอะ พอเราจะทำอะ คือมัน <tsk> มันไม่มีอะไรทดแทนได้จริง ๆ ครับ เหมือนกับว่า เอ่อ เหมือนมันเป็นสูตรของเขาอะเนาะ อยู่ตรงนั้นแล้ว เวลานั้น แดดประมาณนั้น มันจะพอดีมาก อืม
ค่ะ อ๋อ แล้วมันจะเหนียว ๆ ติด ติดกับถุงเลยไหมคะ? เวลาแกะ
อา ถ้าเกิดเราเจอพอดีอะ มันจะแบบว่า เหมือนเป็นนิ่มทั้งเม็ดอะ เป็นทอฟฟีแข็งที่เราจะเคี้ยวได้คล้าย ๆ อ่า พวกขนมซูกัสเลย จะไม่ละลายเป็นน้ำแบบว่าเหลวขนาดนั้น พอดีมาก อืม
อา ค่ะ อืม
อา อันนี้ของ ในเรื่องของลูกอม ถือว่าหมดไป อืม
ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย มี มีขนมอื่นอีกไหม ที่แบบว่ากินแล้วมันทำให้นึกถึงตอนเด็กเลยอะค่ะ เป็นขนมที่แบบมันมีแค่ตอนเราเด็ก ๆ เท่านั้นแหละ โตมาหากินยากแล้ว? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีครับผม ใช่ ๆ ๆ ถูกต้อง อา มันจะ ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อกับการเรียกอันนี้ว่าอะไรดี มันจะคล้าย ๆ แบบว่า เอ่อ ทางร้านเนี่ยเขาจะชงไมโล หรือโอวัลตินนี่แหละ แล้วก็ใส่ถุงเล็ก ๆ แช่ฟรีซไว้ อา เอาไว้ขายเด็ก ๆ อืม
ค่ะ อืม มันเป็นไมโล หรือโอวัลติน ใส่ถุงเล็ก ๆ แล้วอย่างงี้เรากัด กัดตูดถุงใช่ไหม?
ใช่ ถูกต้อง ๆ <chuckles> การกินที่สนุกที่สุด คือต้องกัดตูดถุง แล้วก็กิน

มีอีกงบยังพอหาได้อยู่ แต่อันเนี้ย ตอนเด็ก ๆ มี แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะหาไม่ได้แล้ว มัน มันเป็นโหมดหมู่ของพวกของหวาน แล้วทำมาจากน้ำตาลเหมือนกันนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่ามีชื่อเรียกไหม แต่ผมเรียกกันว่าขนมไม้ <chuckles>
อืม นั่นก็คือ ขนมไม้ เฮ้ย! เรารู้ มันลักษณะเหมือนไม้ มันเป็นตังเมหรือเปล่า?
ใช่ เป็นท่อนไม้เลย ใช่ ๆ ๆ แต่มันเป็นน้ำ น้ำตาลอัดแท่งอะ แต่ทำเป็นไม้
ทำไมเราถึงชอบ ทำไมเราถึงชอบขนมชนิดนี้คะ? ส่วนตัวเรามองว่ามันไม่มีรสชาติอะไรเลย นอกจากหวาน
ใช่ มัน ก็ไม่มี แต่แบบ เออ นั่นน่ะสิครับ เพราะว่าเหมือนเราได้กินไม้ หรือเปล่า <laughs> แทะไม้ เออ กินไม้ กินอะไรพวกนี้ ใช่ครับผม
<chuckles> อ๋อ มันให้ความรู้สึกเหมือนเรากินไม้ เราก็เลยชอบมัน <chuckles> แปลก ๆ นะคะ อืม
อะฮะ อุ๊ย แล้วพอ พอนึกถึงขนมไม้ มี มีนี่มาอีกครับผม ที่มันคล้าย ๆ เคียงกับขนมไม้ ลูกทรงมันจะเป็นแท่ง ๆ ยาว ๆ เหมือนกัน น่าจะเรียกว่าตังเม ย ที่มันเป็น เป็น เป็นขาว ๆ ใช่ ข้างในเป็นถั่วเหมือนกัน
สีขาว แล้วก็มี มีสี ๆ มีสี ๆ เป็นสีเขียว สีแดงเป็นเส้น ๆ อย่างนี้หรือเปล่าคะ?
อา อ่า ถ้า ถ้าอันนั้นน่าจะแบบสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อย แต่อันนี้แบบว่าเป็นสีขาวอย่างเดียว แล้วข้างในจะมี มีไส้ถั่วด้วย
อา แล้วมันเหนียวไหมคะ มันเหนียวไหมเอ่ย?
อืม เหนียวครับผม เหนียวอยู่ ๆ
นี่แหละการบริหารกรามเด็กไทยนะคะ
โอ้โฮ แต่พอได้นึกถึงแบบว่าพวกขนมวัยเด็กเนี่ย เออ มีแต่ของหวานจริง ๆ เนาะ <chuckles> ของหวานกับของทำให้ฟันเหยิน ต้องกัด ต้องแข็ง ต้องดึง อะไรอย่างเงี้ย ของเด็ก <chuckles>
มันหวานมากเลยค่ะ อืม ใช่ ทั้งดึง ทั้งกัด ทั้งเหนียว <chuckles>
เออ <chuckles>
อา แล้วอย่างเงี้ย มี ช่วงนั้นน่ะค่ะ ที่กินขนมพวกเนี้ย ใครมักจะเป็นคนซื้อ? หรือว่ามีที่บ้านเคยทำเองบ้างไหมคะ? หรือว่าซื้ออย่างเดียวเลย
ครับผม โอ้โฮ ซื้อ ซื้ออย่างเดียวเลยครับผม เพราะว่า อ่า ร้านขายขนมเนี่ย พอดีว่า มันไม่ไกลจาก ที่บ้านมากเดินไปแป๊บเดียวเอง แล้ว
อา ค่ะ เราก็ซื้อเองเลยเหรอคะ?

อุ๊ย นึกไม่ออก เลย <laughs> ทั้งอธิบายแพ็กเกจก็แล้ว อธิบายสีกล่องก็แล้ว เรามืดแปดด้านบอกเลย
อ้อ <laughs> ใช่ ๆ ๆ คืออันเนี้ยมันก็จะ ได้รับความนิยมมากจริง เพราะว่าตามพวก อ่า ตลาดเก่าทุกที่ ผมเห็นตอนเนี้ยเขาทำออกมาขายกันเยอะมากครับผม
อุ๊ย จริง ยังมีอยู่อีกเหรอคะ?
เออ ใช่ มีอยู่ครับผม ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบพวก บ๊วยรูปแบบหนึ่งนี่แหละครับผม แต่ผม <tsk> ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกของเขาที่ถูกต้องมันคืออะไร อือ
อา คือไม่รู้ชื่อของมัน อย่างงั้นเถอะ เนาะ
ใช่ครับผม
อืม อย่างงี้นี่เอง แล้วนอกจากขนมอันเนี้ย ยังมีขนมอะไรอีกไหมคะ? แล้วมันเป็นขนมที่แบบ ถ้าตอนเนี้ยคุณน่ะกลับไป ย้อนเวลากลับไปได้ แล้วจะทำมันอะค่ะ อยากทำให้คนรุ่นใหม่ได้ลองทาน
อืม โอ้ ครับ อะฮะ เออ ผมอยากทาน ผมอยากใช้ขนมไม้ที่สุดอะ <chuckles> ดู ใช่ ดูมันไม่มีอะไรเลยนะ ดูมันไม่มีอะไรเลย แต่ว่า แต่มันง่าย อ
ขนมไม้อีกแล้วเหรอ? ขนมไม้รู้สึกว่ายังจะ มันเหมือนยังจะมีอยู่เลยนะ อืม ให้ อยากให้คนรุ่นใหม่ ได้ ได้รู้สึกฟีลลิงของ กินไม้เหรอคะ?
ครับ ใช่ ๆ อยาก ประมาณว่าอยากแกล้งลูก ประมาณว่า "อา เนี่ยดู แบบสมัยก่อนน่ะพ่อไม่มีอะไรกินจนพ่อต้องกินไม้เนี่ย อยากให้ลูกลองดูบ้าง" <laughs>
เป็นอย่างงั้นไปเสียได้คุณ ไป เอาไว้ เอาไว้แกล้งลูกเสียอย่างงั้น
ใช่ ๆ ๆ อา ครับ แต่รู้สึกว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่แบบว่านึกถึงแล้วเนี่ยมันทำให้นึกถึงตอนเด็ก แต่ว่ามัน ถ อาจจะไม่ใช่ขนมนะ มัน นั่นก็คือ อา ลูกโป่งวิทยาศาสตร์
อืม

คือขนมชิ้นเดียวกัน รสชาติเดียวกันนะ แต่รูปแบบการกินต่างกันเนี่ย กัดตูดอร่อยสุดครับผม ผมพิสูจน์แล้ว
กัดตูดอร่อยสุด ต้องเป็นวิธีกินวิธีนี้เท่านั้นที่มันจะทำให้เราแบบ โอ้โฮ อร่อยจัง อืม น่าสนใจมากเลยค่ะ เราก็ทันเหมือนกัน ขนมอันนี้ คือเราเนี่ยจะไม่ได้ซื้อนะ แต่แม่เราอะจะเป็นคนทำ เพราะแม่เราอะ ใช่ แกไม่อยากให้เราไปกินจากร้านค้า แกกลัวแบบว่าถุงเขาไม่สะอาด <chuckles> เพราะด้วยความที่เราดูดถุงอะค่ะ
ถูกต้อง ถูกต้อง อือฮึ อา อ๋อ ทำให้ อะฮะ อ๋อ โอ้โฮ อา ๆ เป็นไปได้ ๆ ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้ว อะ อีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นขนมแบบว่า ผมว่าอยู่หมวดหมู่เดียวกับไอ้โปรตีนแช่แข็งเมื่อกี้เนี้ย แต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนน้ำหวานสี ๆ อะ ที่เขาใส่ไปในพิมพ์พลาสติก แล้วก็ อ่า มี เหมือนจะมีจุกก๊อกปิดข้างบน บางอันก็เป็นการซีล คือ สมัยตอนเด็ก ๆ ผม ผมจำได้ว่า ผมเรียกว่า ตัวดูด <chuckles>
อืม ค่ะ ตัวดูด อา
อา ซึ่งมันแบบว่ามันจะเป็นพิมพ์แบบว่าลายผีเสื้อบ้าง ลายองุ่นบ้าง อะไรประมาณเนี้ย และทำให้มันมีสีแตกต่างกัน
อ๋อ แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าพลาสติกเหนียว เหนียวเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ๆ ครับผม แล้วก็แช่แข็ง แล้วก็กินน้ำหวาน อืม นั่นแหละ พอบอก พอนึกแล้ว เออ สมัยนี้มันก็ไม่มีแบบนี้แล้วเนาะ <chuckles>
อา เคยทานอยู่เหมือนกัน ใช่ พอคิดไป ก็คิดถึงเหมือนกัน แต่เราว่าขนมพวกเนี้ยค่ะมันมีผลต่อ ทำให้เด็ก ๆ ฟันเหยินได้นะ
ใช่ เพราะมันกัด กัด กัดแล้วดึง กัดแล้วดึง <chuckles> ฟันผมก็เหยินจริง ๆ <laughs> มี ๆ ๆ มีผลเลย เออ
<laughs> นี่แหละ เห็นไหมล่ะ? ตัวการ ตัวการ ปัญหา ปัญหาฟันในเด็ก ๆ เพราะด้วยความที่ฟันแท้มันขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะ มันอาจจะยังไม่ค่อยมั่น คงแข็งแรงมาก ใช่ กัด ๆ ดึง ๆ ไป โอ้โฮ หมอฟันต้องเข้าเลย ทีนี้
อืม แล้วเด็กต้องกัด กัด ดึง ๆ เนี่ยแหละ อือฮึ มิ มีผลเลย ถูกต้องครับผม แล้วในหมวด ไอ้ ยังไม่หมด ไม่หมด ผ ผมเรียกว่า ไอติมแล้วกันเนาะ ใช่ มันจะมีแบบว่า อ่า ตัวพลาสติกที่ใส่มันจะคล้าย ๆ แบบที่ ตัวดูดเลยครับ แต่ไอ้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือน กระบอกยาว ๆ มี มี 2 มี 2 อัน ตรงกลางเขาจะทำเป็นแบบว่าคอด ๆ ที่จะแบบว่าให้เราหัก เป็น 2 ชิ้น <chuckles>
ค่ะ อา มีอีก อา ๆ ค่ะ อืม <smacks lips>
ผม ผมจำได้ว่า ผมเรียกว่า โพลี่ นะ ถ้าจำไม่ผิดนะ เออ ไอ้ ค หวานเย็นชนิดเนี้ย แล้วก็แบ่งกันกิน 2 คน อันนี้ก็แบบอร่อยดี <chuckles>
ค่ะ ก็อร่อยเนาะ เราก็ชอบเหมือนกัน คล้าย ๆ กันเลย แล้วมีขนมอะไรอีกไหมคะ? ที่แบบแค่เราได้กลิ่น หรือว่าชิมแล้วก็รู้สึกเหมือนย้อนไปเป็นเด็กอะค่ะ แบบขนมในปัจจุบันน่ะมันมีไหม? ที่คล้าย ๆ ขนมตอนเด็กของเรา
อืม ก็ โอ้โฮ